A ver, quiero que me platiques alguna anécdota que hayas tenido sobre viajes, principalmente, algo que haya sido inolvidable, no sé, alguna improvisación que hayas tenido o algo que haya pasado, cuéntame.
Claro, mira, la verdad es que he tenido dos situaciones de ese de esa como índole. Una fue, este, porque con mi pareja fuimos a desayunar a a un restaurante, este, pues, nomás de manera casual, y nos dieron unos boletitos porque estaban como, ah, rifando premios, no sé si era como el aniversario del lugar o algo por el estilo. Y bueno, pues, estábamos platicando, estábamos, este, pues, llevándola tranquila y, de repente, pues, hicimos como esta broma, ¿no? De que: "Imagínate si si nos ganáramos algunos de los premios, ¿no?". Y ya, así quedó la broma. La verdad es que no teníamos
Ajá. Ajá. Ya, okey. <chuckles> Ajá. ¿Y eran grandes premios o qué había?
Eh, había teles, este viajes, am, creo que era como lo más destacado.
Guau, qué padre, pero inesperado, super bien recibido, ¿no?
Sí, claro. Y pero fue curioso, porque, pues, nomás dijimos de broma como porque teníamos la idea de que, pues, nomás habíamos ido a desayunar. No no íbamos a concursar ni ni teníamos como esta presión encima. Entonces, pues, ya, la verdad es que terminamos de desayunar, nos la pasamos muy a gusto, comimos bien. Y al salir, este, a mí novia, se se acuerda de que teníamos los boletitos de esta rifa, y al llegar con con las personas que estaban ahí en la entrada, que habían entregado los boletos, de repente, pues, nos dicen que que sí, que habíamos ganado un viaje a a a Orlando, Florida.
Ajá. Ajá. Guau, padrísimo. Oye y entonces, para participar, solamente tenías que haber asistido al restaurante, a lo que fuera y con eso ya te daba tus boletos.
Ajá, sí, consumiendo ahí alguna comida, algún jugo o algo, pues, ya ya eras como acreedor a poder participar en este en ese concurso, en esa rifa. Y, pues, nosotros nos tocó ahora sí que de los premios interesantes, porque era un viaje a Estados Unidos, a Orlando, Florida, pero a los parques de Universal.
<laughs> Ajá. Guau, está padrísimo, definitivamente, superbién recibido, ¿no? Y a ver, cuéntame, ¿cómo fue todo el proceso así de, no sé, de la emoción, de que recibieron el premio, de de qué hicieron cuando llegaron a su casa, cuándo fue el viaje? Platícame más detalle.
Sí, la verdad es que sí. No, la verdad es que primero que nada fue un shock, ¿no? No uno lo dice de broma, pero no espera que realmente suceda en ese momento, pues, una situación así de de ganarse un viaje y, sobre todo, como que, pues, ese tipo de viajes que luego son bastante específicos y que, pues, realmente, cualquiera lo querría tomar y, pues, vale muchísimo la pena. Entonces, la verdad es que la la la impresión inicial fue un shock y ya después, pues, fue esta situación de, pues, de movernos rápido, porque realmente, ni ella ni yo teníamos la visa. Entonces, en ese año fue mover documentación, papeles, este, sacar pasaportes, hacer la entrevista de la visa, y, por suerte, es que el el el viaje, pues, tenía 2 años de vigencia. Entonces, podíamos ahora sí que canjearlo, ah, dentro de 2 años hábiles, y eso hicimos. La verdad es que el primer año fue para ahora sí que movernos lo más rápido que pudimos y hacer la documentación necesaria, y ahora sí, el segundo año fue cuando cuando nos preparamos para salir.
Claro. Sí, definitivo. Ujú. Guau. Ajá. Ah, superbién. Ujú. Claro, porque no era nada sencillo, ¿no? O sea, a ver, d d si te dicen, mm: "Te te invitamos a la playa que queda a 4 horas", súper sencillo, ¿no?, lo haces el fin de semana, pero era un viaje que requería mucha planeación, ¿no? O sea, lo que dices, desde, eh, pla preparar papeles, o sea, qué bueno que tuvieron un buen tiempo para poder organizar eso.
Sí, la verdad es que sí. Este, eh, al principio, pues, no te voy a mentir, nos sentíamos como con el tiempo encima y que nos estaba comiendo, pues, ahora sí que la ansiedad de si lo íbamos a lograr. Pero ya cuando tuvimos como que toda esta parte de la documentación legal, la verdad es que todo lo demás, pues, ahora sí que fluyó bastante, bastante bien, y y, pues, bueno, este, la verdad es que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, lo los vuelos los pudimos conseguir, este, ahora sí que el hospedaje, pues, ya venía dentro del paquete que habíamos ganado. Agregamos nosotros nomás unos días extra.
Ajá. Ujú. ¿Qué? Ahí, perdón que te interrumpa, quería preguntarte, ¿qué tantos te incluía este viaje? O sea, porque dices reservaron los los vuelos, ¿eso los pagaron ustedes o qué tanto te incluía este premio?
Nos incluía el acceso a los parques y el la hospedaje, el hospedaje también dentro de de esta zona de de del mismo Universal. Entonces ajá. Sí, sí, sí, eh, de hecho, sí, este, estuvo bastante bien, para mí me a mí me encantó, la verdad. Y, pues, nosotros nomás nos encargamos de los vuelos, eh, y no estuvieron tan mal. Entonces, la verdad es que sí, nos preparamos bastante bien y s mm, no, fue fue increíble, la verdad.
Ya. Y con a con alimentos, ¿no?, entendería entonces. Claro. Ujú. <chuckles> Sí, me imagino. ¿Cuá cuál fue el mejor momento así? ¿Cuándo llegaron o durante el viaje o en el regreso? ¿Cuál fue el mejor momento que recuerdas?
No, mm, definitivamente yo creo que todo. Em, lo que pasa es que, pues, estos parques tienen la característica de estar, este, ambientados en diferentes, este, mundos. Y, pues, mi novia y yo somos bastante fans de de Harry Potter. Entonces, pues, la verdad es que fue, ahora sí que impresionante llegar a este a este parque y, de repente, ver o trasladarte directamente a estos espacios que ves en películas. La verdad es que no tiene precio. Fue fue una impresión muy linda, nos tomamos muchísimas fotos. Estábamos ahora sí que como niños en juguetería, ¿no? Este, nomás volteando de un lado a otro, este, con con una cara, pero que se veía la felicidad que teníamos en ese momento.
Ajá. Claro. Ajá. Es la idea de estos parques, ¿no?, que también a los adultos los los regrese a su infancia, y que se diviertan, ¿no? Oye, ¿y cuál era, el de California, o era el de Orlando?
El de Orlando, el de Orlando, Florida, fue el que que ganamos el el viaje, y la verdad es que, am, pues, sí l volveríamos a ir l Tuvimos la fortuna de que ya estaba este nuevo parque que que abrieron, entonces, pues, también fueron, este, toda la toda una odisea, todo un viaje, toda una aventura, conocer, este, disfrutar, eh, por ejemplo, yo soy bastante fanático de los videojuegos, entonces, no, pues, fue otra cosa también entrar a este mundo de Mario Bros y y ver todo lo caracterizado, subirte a los juegos que tenían estas, pues, también esta estas este, como ambientaciones. No, la verdad es que increíble, y la comida también estaba muy rica.
Ya. Ajá. Okey. Ajá. Sí, me imagino. Oye, ¿y y tuvieron oportunidad de traerse souvenirs? O sea, ¿hay algo que tengas en tu casa, que todavía recuerdes cuando lo volteas a verlo y digas: "Guau, este momento estuvo genial?"
Sí, de hecho, sí. Bueno, como te comentaba, pues, ah, mi novia y yo somos bastante fans de de Harry Potter. Entonces, dentro del parque, pues, tienen estos, este, stands de venta, donde también puedes comprar dentro de las mismas tiendas que están ambientadas con este mundo de Harry Potter. Entonces, compramos una varita que podía interactuar con este parque, o sea, no sé Ajá, sí, la verdad es que estaba increíble, porque, ah, el la varita la la ponías como en algunos espacios específicos y te podía servir agua, uh, como haciendo un hechizo, encender alguna lámpara, hacer algunas acciones con la con la varita para que el mismo mundo ambientado también hiciera cosas. No sé, como como te mencionaba anteriormente, ¿no?, encender una lámpara, que quizá apareciera un personaje. Entonces, era era bastante divertido, porque, pues, ahora sí que te sentías completamente en este mundo. Sí.
Ajá. Ajá, padrísimo. Ajá. Ajá. Interactuabas, ¿no?, con el escenario. Y y creo que todo el proceso de comprar esa varita también es como una experiencia de que te hace sentir en la película, ¿no?
Sí, de hecho, es, este, esta parte de que te la varita te elige, que te ponen como esta luz, eh, el el viento ese como mágico. Pues, ahora sí que, definitivamente, sí era un mundo mágico de Harry Potter.
<chuckles> Sí, no, me imagino que ahora las tienen en un lugar especial, ¿no? Y cada que lo voltean, pues, seguramente sale salen, no sé, anécdotas entre tú y tu pareja, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos en un estante y y, pues, creo que el verla aparte de, pues, llevarnos ese espacio, ese recuerdo, a ese viaje que, la verdad, es que sí sigue siendo inolvidable, también, de repente, nos nos nos pica la la curiosidad de volver a ir. Si te soy sincero, este, pues, no, fue fue fue completamente divertido. La verdad es que, pues, eh, también aparte de estos 2 pa estos, bueno, 3, 4 parques que te menciono, que era el de Nintendo y los 3 ambientados en Harry Potter, este, pues, la verdad es que todos los demás, este, parques y todos los demás ambientes estaban increíbles. Em, recuerdo ahorita mucho en este momento el de Cómo entrenar a tu dragón, que también era casi casi que estuvieras dentro de la película. Toda la ambientación era igual, lo los dragones, este, los juegos, o sea, los juegos mecánicos también, para serte sincero, es que están muy divertidos y y los disfruté bastante. No no no sabes lo lo lo feliz que fui en ese viaje, este, y no, no, no, increíble.
Claro. <chuckles> Ajá. Ajá. Ujú. Y y el sabor de boca de que, a a ver, finalmente se lo ganaron y después trabajaron todo el año para prepararlo, debe haber estado padrísimo, ¿no?, todo ese proceso.
Sí, la verdad es que yo no te voy a mentir, <chuckles> nos la pasamos presumiendo que nos habíamos ganado un viaje, yo creo que como unos 3 meses y, pues, nomás, este, pues, esta parte de que tus amigos, pues, lo dicen de broma, ¿no? Como de que: "Ay, qué envidia", o este o este tipo de situaciones. Y y no, la verdad es que también nosotros no no no llegábamos todavía a creérnoslo. Yo creo que terminamos de asentar todo lo del viaje, ya cuando faltaban unos 2 días para para irnos.
<chuckles> Claro, pues con la tuya. Ajá. Ujú. Claro. Oye, ¿y tú considerarías que el proceso fue sencillo, desde que este restaurante te entregó, no sé, tu certificado, o cómo se manejó hasta que completaron todos los papeles? Y bueno, seguramente, también tuvieron que hacer un ahorro, para el gasto de de los vuelos y los souvenirs. ¿Tú crees que que fue sencillo todo este proceso?
Creo que tuvimos la la fortuna de que fueran 2 años, y eso nos permitió, pues, sí movernos de manera rápida, pero también como con un margen de error. No no sé si lo lo lo defino bien, ya que, pues, uno no, a lo mejor, no no sabe qué es lo que pueda suceder en este camino, que es, pues, esta parte burocrática. Y y la verdad es que no, le todo todo fluyó como que como si ahora sí que como si el destino quisiera que nosotros, este, fuéramos a ese viaje. Porque te te de verdad, este, fue de que hicimos la cita, la la la tuvimos pronto, tuvimos, este, pues, la entrevista, nos habló nos asu nos las aprobaron, este, vivimos la oportunidad de, pues, ya de tener todos los documentos y empezar a buscar los vuelos, porque creo que también tuvimos la fortuna de que los vuelos no salieron tan caros, porque los pudimos comprar con mucho tiempo de antelación.
Ujú. Claro. Claro. <laughs> Qué bueno. Qué bueno. Claro. Sí, no, estuvo padrísimo, o sea, finalmente, a ver, sa pasó de de algo súper improvisado, porque no tienen ni idea de que un desayuno iba a acabar con unos tickets para ir a a Universal, pero, afortunadamente, tuvieron también el el tiempo para poderlo planear, ¿no? Entonces, dentro de lo improvisado que salió todo, se se acomodaron las cosas para que lo pudieran hacer bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y y creo que que es como te mencionaba, ¿no?, que a veces uno uno siente que que sí es para ti ese tipo de cosas cuando, de repente, como que todo encaja de una manera como muy muy precisa, si pudiéramos darle como la la, ahora sí que esta imagen, porque fue de que ganamos el viaje y, de repente, nos movimos, y, de repente, ya teníamos la documentación, y de repente, pues, ya estábamos comprando los vuelos, ya teníamos un dinero ahorrado, ya nos habían apoyado, este, conocidos con vendiéndonos, pues, ahora sí que dólares en efectivo y todo esto. Entonces, la verdad es que, pues, de repente, todo encajó de tal manera que nosotros ya estábamos, ahora sí que sin creérnosla, como te mencionaba, que que ya nos íbamos de viaje y que no lo habíamos ganado, que ni siquiera le habíamos tenido que invertir, ahora sí que la gran cantidad de tiempo al al plan, porque ya mucho ya venía como
Ajá. Claro. Ujú.
predispuesto dentro de lo de dentro de lo de sí, justo, del predispuesto dentro de lo, ahora sí que lo que ganamos. Y ya para para finalizar, la la verdad es que tuvimos la la fortuna también que dentro de esta complejo, había uno de los parques, que era un parque acuático, y la verdad es que también, si te soy sincero, soy muy fanático de esta parte de los toboganes, de de de estas como de estas atracciones del de los de los parques acuáticos, como que son muy rápidas. No sé, me me gusta mucho este tipo de lugares. Entonces, no, la verdad es que yo sí disfruté como como niño, y, volví a mi infancia, casi casi me volvió un niño nuevamente con este lugar.
Medio preestablecido, ¿no? Qué bueno. Ujú. <chuckles> Que divertido. Ajá. Pues me alegra muchísimo, qué bueno que todo salió tan tan orgánico y y se ve que definitivamente disfrutaron todo el proceso, ¿no? Que es lo importante. Oye, y a ver una sola fotografía, ¿tienes una sola fotografía que te que te haya marcado este viaje?
Creo que tengo 2, fíjate. La primera sería ahora sí que en esta parte donde dentro de al mundo del Harry Potter, eh, existe, pues, este castillo que es la escuela de del personaje y la tenían este y, pues, tienen este este castillo también en el parque, nos tomamos fotos ahí. Creo que una foto en la cual tuvimos la oportunidad de que, como nosotros teníamos un acceso temprano, nos pudimos tomar la foto sin que saliera gente. Entonces, creo que esa sería una. Y de la misma manera, por lo mismo de los accesos tempranos, otra en el mundo de Nintendo, donde está bueno, ahora sí que para ser un poquito más específico, donde está el castillo de de la princesa de Mario Bros.
A ver, platícame, pues. Ajá. Ajá, wao, súper. Súper privilegiado. Padrísimo, ¿y las tienes en algún lugar especial o solo las tienes en redes sociales o las conservaron solo para ustedes?
No, la verdad es que, eh, mi novia tiene una impresora de de fotografías de esas como como vintage. Entonces, pues, imprimimos, este, un par de de estas 2 fotografías para tenerlas tanto en el álbum, para como para colgarlas en algún lugar. Porque la verdad es que sí sí fue una experiencia, ahora sí que podría decirse que hasta religiosa, porque no, todo, todo, todo fue increíble, de verdad, este, aún me acuerdo, y se me hace irreal la manera en la que de repente tuvimos tanto la fortuna como la dicha de de poder, este, pues ahora sí que realizar este viaje.
Ajá. Padrísimo, entonces <chuckles> Me imagino. Claro, claro, sí, finalmente o a ver, se escucha, ¿no? En en la energía con lo cual lo cuentas y y como dices, o sea, hay veces que también personas se ganan viajes, pero desafortunadamente por mil cosas, pues no pueden realizarlos, ¿no? Y qué sé yo, los ceden, los venden o qué sé yo. Pero qué bueno que todo se alineó tan padre y definitivo se escucha que que disfrutaron el el proceso y disfrutaron en pareja el el viaje, ¿no? Y y coinciden con con este misma pasión por esas 2 fotografías y estos momentos que que que padre, me dejas un gran sabor de boca con con esta experiencia que me estás contando.
Sí, sabes que sí. <chuckles> No, es que la verdad es que sí. <chuckles> Le modes modestia aparte, la verdad es que fue fue maravilloso.
<chuckles> Y todo salió de pues, de un desayuno, ¿no? Y un viaje super improvisado, y qué bueno que lo manejaron así de bien. Pues muchísimas gracias por responderme.
Sí, de un antojo. No, no, gracias a ti, la verdad es que, pues platicar de esto, a aunque suene irreal, me hace me hace, pues recordar que a veces, pues uno tiene días demasiado buenos, entonces, te agradezco mucho por por hacerme recordarlo. Hasta pronto.
<giggles> Definitiva, a disfrutarlo. Hasta luego.